يعني باتضايق من نفسي أكتر حاجة و و وبابقى متوتّر في السكشن، اللي هو أنا لو لو حسّيت من جوّه لوهلة كده بالرغم إن الطلبة قُدّامي م ما أبيّنش عليهم إن هم يعني مش فاهمين أو إن هم متضايقين من حاجة زي دي، بس أنا بنفسي بالعكس، يعني بييجوا يقولوا لي: "يا دكتور إحنا فهمنا دي وما كُنّا من غير كده ما هنعرفش نحلّها،" وبتاع، يعني بيشكّروا بس أنا من جوّايا اللي هو لأ، أنا أنا متضايق، أنا مش عارف أعمل ده. وحتّى الموضوع بيظهر عليَا في ال في ال في الأول كده، أول مثلًا سكشن في الأسبوع والّا أول سكشنين، باحِس إن أنا متوتّر كده عن باقي سكاشن الأسبوع. إن أنا باكون آه. إن أنا باكون حاسِس نفسي مش عارف، مش واخِد المَلَكَة كده مش مش ماسِك المكان كويس وواقف فيه بثقة يعني أو
إمم. آه، آه. آه فهمتك. إمم. ما عشان ما لحقتش تجهِّز. طيب آآ طيب بُص، هو يعني شعورك بالذنب أو أو مش بالذنب، شعورك إن أنت مثلًا تكون متضايق عشان مش مجهِّز الحاجة على أكمل وَجه أو بالطريقة اللي أنت بتكون مرتاح ليها، هو شعور طبيعي جدًا على فكرة، لإنّك يعني إنسان وخلاص ودي طبيعتك أساسًا إنّك بتحب تجهِّز الحاجة وتبقى مريّحاك، فلمّا ما تعملهاش بتبقى متضايق. فمش عايزاك تقلق وت وتضغط نفسك أكتر بسبب الموضوع ده وهو عادي جدًا، بس يعني آه. طيب، أنت بتعمل إيه في ال إجازة الأسبوع؟ يعني مثلًا كل كل إجازة من الأسبوع، هل بيكون عندك وقت إنّك تجهِّز حاجة لأول أول كام سكشن زي ما أنت قُلت عشان خاطر ما تبقاش متوتّر والّا يعني مش بتلاقي وقت؟
بالضبط. آه. بالضبط. إمم. أيوه. إمم. والله باحاول يعني آه. إمم. إمم. إمم. للأسف أ يعني بالرغم آه. بالرغم من إن أنا إجازتي طويلة، يعني أنا إجازتي في الأسبوع 3 أيام في الأسبوع إجازة، بس ب يعني مع وجود المهام الإدارية التانية في الكُلّية، فما ما بالحقش يعني يا إمّا بابقى شغّال آه. غير التدريس مثلًا، يعني أنا باشتغل في الجداول، أنا اللي باعمل الجداول بتاعة الامتحانات وال والسكاشن والحاجات دي، فده طبعًا بياخُد منّي ضغط ومجهود. يعني بابقى شغّال فيه معظم وقت السَنة، معظم طول السَنة يعني. إمم. الجداول ما بتخلصش. فبس، فأنتم فأنا مش مش قادر في الوقت ده ألاقي حَل وكمان عندي دراستي، ما أنا بادرس برّه، بادرس الدراسات العُليا. فطبعًا ده بيخ بياخُد كل وقتي في الإجازة، فبيخلّيني مش مِلاحق إن أنا
إمم. آه، غير التدريس يعني. آه. إمم، إمم. أيوه فعلًا. آه. مش عارف تركّز إيه على إيه.
بالضبط آه. مُتشتّت في حاجات كتير، فاللي هو ضغط الشُغل مع ضغط الدراسة، ما هو الدراسة بتاخُد منّي الوقت اللي هو الإجازة دي، أقول أنا أَولَى أخلّص دراستي بيها. الوقت الإجازة دي آه.
صحيح. طيب، مش بتنظّم يومك، يعني مش بتنظّم مواعيدك أو أو مثلًا تشتغل وقت من كذا لكذا وتدرِس من كذا لكذا وتحضَّر لد لشُغلك وتدريسك من وقت يعني معيّن أو كده والّا يعني مِمَشِّي النظام إزاي؟ إيه روتينك؟
إمم. آه. يعني للأسف إنه ده ده ضغْط آه. ده ضغْط من نوع تاني، لإن أنا أصلًا ساكن بعيد عن الجامعة، فباروح مواصلات كل يوم ساعتين رايح وساعتين جاي في 4 ساعات و8 ساعات شُغل 12 ساعة في اليوم بيكون شُغل، فأنا حرفيًا يوم الشُغل ده بابقى مقتول، ما باعرفش أعمل فيه حاجة. كنت هاقول لِك أنا ممكن أنظَّم مثلًا وقتي في اليوم ده وأرجع أجهِّز الحاجة وبتاع لأ، ما بالحقش. يعني أوقات حرفيًا بجد يعني والله بانام 4 ساعات بس عشان أقدر أصحى الليل أجهِّز السكشن بتاع الصبح.
آه. آه. أكيد آه.